जी, नहीं-नहीं परेशान मत होइए आप, मुझे ये बताइए कि अ, जैसे आप जो है छुट्टियों में कभी गाँव चली जाती हो या फ़िर घर पे रहते हो और अगर आप जो है कहीं है ना? कहीं ऐसे घूमने गए कोई जगह पर अ, है ना? जो जो कि देखने लायक जगह हो क्या वहाँ पर भी आपको ऐसा ही महसूस होता है?
हाँ जी। जी, म मैं तो मुझ मतलब मुझे घूमने का बहुत शौक है। अ, लेक़िन अभी कुछ दिनों से ऐसे हो रहा है ना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बँध हो गई हूँ अपने रूटीन में और पहले बचपन में ऐसा होता था कि अ, छुट्टियों के अलग मज़े होते थे अ, बहुत सारे लोग होते थे हम लोग नए जगह पर जाते थे घूमने के लिए। अब भी मैं जाती हूँ ठीक है, लेक़िन अब ऐसा होता है कि अ, मैं जाती हूँ 2-3 दिन घूमती हूँ और फ़िर जब सब घूम के हो जाता है फ़िर मतलब जित जितना टाइम मैं कुछ नया देख रही हूँ जब मेरे दिमाग को नई चीज़ें मिल रही हैं, तब तक मैं थोड़ा ठीक रहती हूँ। लेक़िन जब वापस जब सन्नाटा हो जाता है मेरे मन में, जब मेरा दिमाग शांत हो जाता है तब वो वापस वैसे ही चलने लगता है। वापस अशांति, वापस बेचैनी मेरे दिमाग में आ जाती है और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं अब क्या करूँ, है ना? और मेरा दिमाग ऐसे बेचैनी-सा चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है कि अभी मुझे कुछ करना है अभी कुछ करना है अभी कुछ करना है अभी कुछ करना है। लेक़िन छुट्टियाँ तो रिलैक्सेशन के लिए होती है, शांति के लिए होती है, ख़ुद को पुनर्जागृत करने के लिए होती है। लेक़िन मेरे साथ ऐसा हो जाता है ना कि मेरा दिमाग ही इन ये सारी चीज़ों का दबाव लेने लगता है या स्ट्रेस में चला जाता है कि मुझे कुछ करने को है नहीं, है ना? ये शायद इस चीज़ की भी ग़लती है कि मैं इतना रूटीन में रह जाती हूँ इतना रूटीन में रह जाती हूँ कि जब मेरे पास कुछ होता नहीं है, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और ये ये जो परेशानी है ना मैं ख़ुद हल नहीं कर पा रही हूँ और मैं ख़ुद ख़ुद के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ इसका मुझे ज़्यादा दुख है।
जी। हाँ। जी। हाँ। जी। जी। जी। हाँ। सही बात है। जी। हुँ। समझ पा रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं आप दुखी मत होइए। अ, आपको कौन-सी कौन-सी चीज़ें करना पसंद है? आपकी रुचियाँ क्या किस चीज़ में हैं वो थोड़ा-सा बताएँगी मुझे?